Trời ơi! <chuckles> Rồi sau này thì sao?
Nhưng mà bây giờ mình nhận ra rồi, nhận ra thì vẫn còn kịp, chưa tới lúc muộn lắm, may mắn cho mình. Có nhiều người nhận ra là lúc đã muộn rồi thì lúc đó cũng hổng sửa được nữa, mình rất là may mắn.
<chuckles> Ô kê. Đúng rồi. Ừm.
Đấy. Thì, à
Rồi. Thì chắc là thói quen này nó cũng đã thay đổi được cái quan điểm của bạn, đúng không? Ờ. Ừm, thay đổi tất cả những cái quan điểm cũng như là, ờ, cái thói quen này, cái lối sống của bạn luôn, thì bây giờ trở thành một người rất là tốt hơn nè, có cái, a, nhìn lạc quan và có cái sự cái thói quen là biết ơn người khác rồi, đúng hông? Thì <chuckles> nếu mình ờ, nếu mình nhìn lại của bạn ở hồi trước á nha, thì bạn sẽ có một cái lời khuyên nào cho bạn của hồi trước nè?
Ừm. Đúng. <chuckles> Nếu mà mình, gọi là, nhìn lại bản thân mình hồi trước á, mình sẽ hông có khuyên đâu bạn ơi, mình nói thật á, mình chửi luôn á.
Lời khuyên. Ừm. Ủa, tại sao vậy? Chứ mình b <chuckles> chửi luôn á?
Mình sẽ chửi ngay, tại vì cái một cái đó một cái con người ích kỷ và nó rất là hỗn hào, tính nóng. Mình phải chửi cho nó khôn ra được, tại vì nếu lần đó mình hông có đi cái làng SOS đó, cái cuộc sống mình sẽ không bao giờ thay đổi, mình vẫn sẽ như vậy. Đó, tại vì hổng ai dạy mình hết trơn á, mình luôn nghĩ là mọi thứ phải là điều hiển nhiên, những thứ mình có là hiển nhiên, nên mình hông biết ơn.
Hư quá. Ừm. Chính xác này. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Đây chính là một cái sự quan trọng. Ừm.